É é, mas, assim, uma u uma pergunta. Isso é o fato deles virem, isso vai ser positivo ou negativo? Porque assim tá. En então quando eles se quando eles estão juntos de vocês, você consegue se divertir, vo hum hum você não fica sobrecarregado de coisa. Porque às vezes quando vem familiar, vem parente, vem amigo, coisa assim, algo que era pra ser gostoso, né, acaba sendo um um ponto de estresse, porque fica tudo nas suas costas, você tem que arrumar coisa para o pessoal fazer, você acaba, eh, assumindo responsabilidades são quase profissionais, né, de de ser um o-o cara que vai que vai fazer com que as férias de outras pessoas sejam legais, e e aí você acaba não dando atenção a você. Mas, beleza, você falou que que é você falou que é OK, então OK, vamos lá.
Então foi o hã. <laughs> Vai s vai ser positivo, vai ser positivo. <chuckles> Aham. Sim. E justo o Sim. Uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida. É, não, com certeza, vai ser positivo porque, assim, a gente tá tá está aqui na Alemanha, né, então tem toda aquela questão que os nossos pais estão lá, o os meu irmão, irmã dela, então, o fato deles virem é algo positivo porque a família então a saudade e tudo mais, então vai ser um momento bom e somado a isso vai ser um momento em que a gente vai estar de férias, né. Tanto eu quanto ela.
Claro. Entendi. Tá. OK. Tá. E vocês estão planejando e vocês estão planejando passar pela pra pela Alemanha mesmo ou viajar, alguma coisa mais
Então isso vai ser muito legal. Boa. Então, isso isso é importante. Apesar da gente estar aqui, já vai fazer 2 anos, que a gente tá morando aqui, o 1º ano eu na nem fiz muita coisa, a gente não aproveitou essa facilidade que a gente tem pra viajar, a gente não fez isso. Agora nesse início de ano oi?
<laughs> Certo. Uhum. Focou mais em trabalho e e se adaptar. Você focou mais em trabalho e se adaptar ao país, assim. Tá.
É exatamente, exatamente isso. Agora, nesse 2º ano, no começo dele a gente já fez a gente conseguiu ir pra 3 lugares, né, 3 países diferentes aqui, só que aí chegou na metade do ano, eu precisei focar nesse curso que eu comecei, que é até vinculado à à prefeitura e aí eles chamam de curso de integração. Então, a gente tinha até viagem para o Brasil marcada mas aí eu, infelizmente não fui ela acabou indo porque tinha pedido liberação do trabalho, né, então, ela foi, eu não fui. E aí teve isso, então então, esses últimos 6 meses eu realmente nós não fizemos muitas coisas, né. Eu fiquei só indo para o centro da cidade aqui, e o centro daqui é é pequeno, a gente mora numa cidade pequena, não tem muita coisa, então eu tô empolgado. Então a gente, realmente, tem o objetivo de conhecer lugares aqui na Alemanha. E aí, às vezes, a gente tem a facilidade, porque a gente paga por mês 58€, e a gente consegue andar com todo o transporte público, e consegue andar de trem. Então a gente pode ir pra qualquer cidade aqui de trem, por exemplo.
Uhum. Uhum. Por Certo. <laughs> OK. Tá. Aham. Ah, jura? Olha. Nossa, que